ผมพักเบรกจากแอปนี้แอปเดียวเลยครับหลัก ๆ แล้ว <chuckles> คือเราแบบไม่ ไม่ ไม่ ไม่ดูแอปนี้เพียงแอปพลิเคชั่นเดียวเลย เพราะรู้สึกแบบมัน มันเหนื่อยอะคุณ คือเนื้อหาข้างในแบบว่า 1 คือเนื้อหาข่าวว่าแย่แล้ว ตอนนั้นผมรู้สึกว่า trend trend ในการทำข่าวของสำนักข่าวคือเน้นข้อมูลที่ไว แต่ว่ามีความถูกต้องอยู่นิดหน่อย มีความถูกต้องอยู่นิดหน่อยแล้วกัน <chuckles> อา แต่ว่า
อืม ค่ะ ไว แต่ไม่ถูกต้อง อา ถูก ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
อา ครับผม
อา แล้วคุณมีกลยุทธ์หรือว่ามีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้คุณน่ะค่ะทำได้อย่างต่อเนื่องไหมคะ? อย่างเช่น มีการปิดแจ้งเตือน หรือว่าลบมันออกไปเลย หรือว่าก็แค่ล็อกแอป หรือว่าอาจจะตั้งเวลาในมือถือแทน อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ ตอนนั้นผม ผมไม่เล่นเลยครับ ใช้ง่ายว่าแค่ไม่เล่น แค่นั้นเลย เพราะว่าเรารู้ เรารู้ตัวว่าเราไม่ไหวกับมันจริง ๆ เราก็เลือกที่จะแค่ไม่เปิดมันเข้าไป แค่นั้นเลยครับ เออ แค่นั้น ง่าย ๆ เลย
อา ก็คือแอปยังมีอยู่ในเครื่อง แต่เราก็ไม่เปิดมันเข้าไป แล้วเราปิดแจ้งเตือนแอปด้วยไหมล่ะคะอย่างงี้?
ไม่ครับ เพราะว่าผมไม่เคยรับแจ้งเตือนอะไรเลย <chuckles> เราก็เลยไม่จำเป็นต้องยุ่งอะไรกับมันมาก เราก็เลยแค่แบบว่า เออ เรา เราก็แค่ไม่เปิดเข้าไปเฉย ๆ บางอย่าง บางการแจ้งเตือน เราก็อาจจะต้องจำเป็นอยู่ คือตอนนั้นน่ะแทนที่เราจะไม่ เราจะปิดแจ้งเตือน ใช่ไหม แต่กลับกลายเป็นว่า เราพยายามจะเลือกเปิดแจ้งเตือนเฉพาะในสำนักที่เรารู้สึกว่า เออ เราไว้ใจข้อมูลข่าวสารได้ว่าเขามีการคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วก่อนจะนำเสนอ แพร่ สู่สาธารณะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเขามีการโพสต์ มีอะไรอย่างเงี้ย อา เราก็จะเข้าไปดูแค่โพสต์โพสต์นั้นครับ เพราะว่าเวลามี พ็อป อัป ขึ้นมาโชว์เนี่ยนะว่า เอ๊ย มีโพสต์ใหม่นะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะสามารถกดเข้าไปดูแค่ตรงนั้นได้เลยไงครับ ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไปผ่านนู่นผ่านนี่เยอะแยะ อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ อา เข้าใจแล้วค่ะ อืม อ้อ

อ เออ ตอนนั้นเราก็เป็นเหมือนกันไง เราก็เรียกว่า เราเข้าใจดีกว่า พอแบบเราย้อน ย้อนกลับไปมองตัวเองในสมัยหนึ่งอะ มันก็เหมือนกับว่า เออ เราพอเข้าใจโลกมากขึ้นนั่นแหละ เราก็ได้แต่ภาวนาว่า สักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเราเหมือนกัน เพราะว่าชีวิตการทำงานเนี่ยครับมันไม่ได้สวยหรูขนาดที่เราจะมามีเวลาว่างเหมือนเมื่อก่อน แบบมาติดตามข่าวสาร อะไรพวกนี้เนาะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะการเลือกรับข้อมูล ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไป เราอาจจะแบบ เออ ไม่ได้ไปตามโลกให้มันไวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ที่แบบข่าวดาราคบกัน ข่าวดาราเลิกกัน เงี้ย อ่า อาจจะไม่มีแล้ว ข่าวมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้น อะไรเงี้ย มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ ที่เราจะไม่ ที่เราจะตามไม่ทัน ตอนนั้นพูดตรง ๆ ผมก็ตามไม่ทันครับ อย่าง เอาเป็นง่าย ๆ นะ ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ย เขาจะเลือกตั้งกันผมยังไม่รู้เลยครับ
อืม ใช่ค่ะ อือฮึ โอ้โฮ คือเราเนี่ย ตามไม่ทันถึงขั้นนี้เลย ว่าอย่างงั้นเลย
ใช่ครับ คือเขาจะเลือกกันแบบ ตอนนั้นก็คือแบบ คือเขากำลังพูดกันว่า เขาจะเลือกตั้งกันตอนไหน? เพราะว่าเหมือนมันต้องกลับไปที่เขต เพื่อนเขาก็มีการพูดว่า "อะ จะกลับบ้านไหม? จะไปเลือกตั้ง" ผมก็แบบ "ฮะ เลือกตั้งแล้วเหรอ?"
ไม่รู้ว่ามีเลือกตั้ง!
ใช่ ทั้ง ๆ ที่เราเป็นคนที่เรียนมาทางสายนี้อะเนาะ คือการไม่เลือกตั้งสำหรับการเรียนสายผมนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ อาจจะถูกตัดสิทธิ์ 4 ปีเลยนะครับ อย่างเงี้ย เพราะว่า ใช่ เพราะมันอย่างงั้นเลยคุณ <chuckles>
โอ้ ใช่ โอ้โฮ เกือบไปแล้วนะคะเนี่ย ถ้าเพื่อนไม่มาทักเนี่ยเราก็แบบว่า ตามไม่ทันถึงขั้นนั้นเลยเนาะ เพราะว่าเราก็มีความที่ไม่ได้ตามสื่อ social อะไรมากขนาดนั้น จนส่งผลให้เราเนี่ยดูกลายเป็นคนที่มีความแก่
ใช่ ใช่ครับ แต่ แต่ถามว่า ตอนนั้นเราทำแล้วรู้สึกยังไง? เรารู้สึกดีนะ พอมองย้อนกลับไปผมก็เห็นว่า เออ ตอนนั้นมันดีขึ้นได้มากจริงครับ สิ่งที่เราเคยปวดหัว เราเคยมีปัญหาอะไรเนี่ย คือมันค่อนข้างที่จะใช้คำว่าหมดจดก็ได้ เราไม่เคยรู้ซึ้ง ใช่ครับ เรา เรา เราไม่ได้รู้สึกแบบปวดหัว รู้สึกไม่พอใจกับอะไรอีกเลย รู้สึกว่าชีวิตของเรามันดำเนินไปด้วยความแบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ สบาย ๆ เลยครับหลังจากนั้นน่ะ
ค่ะ หมดจดเลย อืม เข้าใจแล้วค่ะ อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณคิดว่า การที่เรา Social Detox แบบยื่นหยุ่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะ? แล้วคือจะแบบ จะทำยังไงให้มันสมดุลดีล่ะคะ?
อืม